ใช่ ๆ แบบเนี้ยดี แบบนี้แบบลูกชายกิน พ เอ๊ย! แบบว่าลูกยังเล็กอยู่ใช่ไหมคะ? กินเผ็ดไม่ได้ ใช่ไหมเนี่ย? อืม อืม ๆ ๆ
ค่ะ อืม แล้ว ค่ะ ยังกินเผ็ดไม่ได้ แต่ว่าเราก็ให้เขากิน เหม็ด หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราทำกะเพราเผ็ด อย่างเงี้ย เราก็จะ ผัดแบบไม่เผ็ดให้เขาก่อน ใช่ เราผัด ไม่เผ็ดให้เขาก่อน แล้วก็ตักแยกมาให้เขา แล้วก็ค่อยใส่พริก เผ็ดลงไป อย่างเงี้ย ค่ะ อืม เพราะเราก็อยากให้เขากินอาหารที่หลากหลาย เพราะเอาจริง ๆ อะ ถ้าเป็นแบบอเมริกันน่ะ เด็กก็กินแต่ Mac and Cheese แล้วก็ ของทอด อืม
อืม ๆ แย่เหรอวะ? อืม ๆ อะฮะ อืม อืม ๆ ๆ ๆ ๆ ดีอะ ช เออ ใช่ไหม เออ เลี่ยน ๆ มีแต่ ส่วนมากก็รอดเนาะ แล้วก็
ค่ะ ค่ะ ผัก แทบไม่มีเลย มันบด อืม ใช่ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ frozen food ด้วย ง่าย ๆ อะไร เงี้ย ซึ่ง เราอะ เรา เน้น ความสด ความอร่อย เป็นอาหาร ไทย ใช่ อันนี้ ก็เลยเป็นเหตุผล ว่า เราแบบว่าพอสามีเราเขาบอกว่า ตอนเด็ก ๆ อะเขาโตมากับอาหารกระป๋อง ซึ่งเขาก็ บอกว่า "ตอนเด็กอะเขากินได้นะ เขาไม่เคยมีปัญหาเลย" อะไรเงี้ย แล้วเรา บอกว่า "เรา อะตอนนี้กิน ไม่ได้แล้วค่ะ" เออ เพราะกิน ไม่ได้
มัน มันบด อย่างเงี้ยเหรอคะ? ไม่มีอะไรแบบ ไม่มีอะไรให้เลือกเยอะแยะเลยอะ อืม เออ จริง จริง <chuckles> เออ ๆ อืม อ๋อ อืม ๆ แล้วตอนนี้ล่ะคะ ตอนนี้คือกินได้ไหม? <laughs> <laughs> มันไม่อร่อย ใช่ไหม เพิ่งรู้ว่า มันไม่อร่อย
ใช่ ใช่ เราเคยกิน ลองแล้ว คือแบบโตมาได้ยังไงเนี่ย โตมากับอาหาร กระป๋องเหล่า เนี้ย คือแบบมันเค็ม ๆ เลี่ยน ๆ
อืม <laughs> เออ จริง ๆ นะ ซุปของเขานี่ คือ มันไม่มีอะไรในนั้นน่ะ มันมีแต่เกลือน่ะ ใช่ไหม ซุปกระป๋องเขาน่ะ
อืม ค่ะ ใช่ ๆ มีแต่โซเดียม ทั้งนั้น เลย อืม
อือ ๆ ซุปกระป๋องเขาน่ะ แบบไม่มี รสชาติอะไรเลยอะ แต่มันก็แบบ เอ่อ เขาอาจจะแบบไม่มีเวลาทำไหม? ส ช่วงนั้นแบบ พ่อแม่ ไม่ ไม่ เวลา ก็ต้องกินแบบ อาหาร กระป๋องที่มันง่าย หรือไม่ก็ต้องอาหารแช่แข็งเนาะ ที่นู่นน่ะ
ค่ะ อืม อา อืม ค่ะ อา ใช่ ๆ เราว่าในเรื่อง ของ แบบ เอ่อ ของสดเขาไม่ได้มีตลาดเหมือนบ้านเรา อย่างเงี้ย ที่แบบ โอ้โฮ คนมาขายกันทุก เช้า อะไรเงี้ย ใช่ ถ้าไป ก็คือต้องไปเป็นแบบแปรรูปแล้ว อะไรเงี้ยค่ะ มา แล้วยิ่งถ้าเป็น แบบอาหาร
อาหารแช่แข็งจะเยอะไหม? อืม ใช่ไหม ใช่ ๆ อืม ๆ ใช่ ก็ถูกด้วยนะ อาหารบ้านเราไม่เหมือนบ้านเขาอะ ไป จะซื้อแต่ละอย่างเอามาทำ อย่างเงี้ย ก็แบบแพงเนาะ อืม
เออ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ใช่ เนี่ยก็เลยแบบคิดถึงบ้านมาก ยิ่ง เราอะ คิดถึงแบบพวกซีฟูดสด ๆ มากเลย ถ้า ถ้ากลับ ไปนี่ คือต้องไปแบบบุฟเฟต์ซีฟูดเลย
อืม โอ้ย ใช่ ใช่ ถ้ากลับบ้านมานี่ ต้องแบบเขียนลิสต์มาเลย ใช่ไหมคะ ว่าอยากกินอะไร ๆ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม?
อืม ค่ะ แต่เอา จริง ๆ พอกลับบ้านน่ะไม่ค่อยได้กินตาม ที่ลิสต์ ไว้หรอกคะ เพราะว่าไม่เคยมีโอกาสได้หิวเลย
อ้าว ทำไม อะ?

ใช่ ใช่ค่ะ เขา จิ
ซอส Tartar Sauce อย่างงี้เปล่า? กินแบบเลี่ยน ๆ
เออ <tsk> เขาจะเรียก อะไรนะ ซอสที่เป็นสีส้ม ๆ อะ มันจะแบบเปรี้ยว ๆ หน่อย แต่มันก็ ไม่อร่อยอะ อืม แล้ว ก็หยอด กับบีบเลมอน อะไรเงี้ย ใส่เกลือ ซึ่ง แบบ โอ้โฮ เธอ ถ้าเธอ รู้จักซีฟูดบ้านฉันนะ ใช่ อืม
Thousand Island เหรอคะ? หรือไม่ใช่? ไม่รู้เหมือน กัน อ๋อ เออ อืม ไม่ได้ ไม่ได้ดั่งใจเลย ใช่ไหมคะ? เออ กิน อะไร ต้อง เออ นี้นี่ น้ำจิ้มอย่างงี้ ทีหลังต้องไปบอกเขาอย่างงี้ <chuckles>
ค่ะ ใช่ สามีเราก็ชอบมาก สามีเราก็ชอบน้ำจิ้ม ซีฟูดมาก สามีนี่ คือแบบ ถ้าไปไหนเนี่ย คือต้อง เขาโฆษณา น้ำจิ้มซีฟูด ป ก่อนเลย เออ แล้วเขาก็จะบอกว่า "เธอ เนี่ย ถ้าเธอได้ลองกินนะ น้ำลายเธอจะสอขึ้นมาทันทีเลย" ไรเงี้ย แค่นึกถึงน้ำลายก็ สอ แล้ว ไรเงี้ย ใช่ ค่ะ คือสามีชอบมาก ค่ะ
เออ เออ ๆ เออ อืม เลิศ <chuckles> พูดมาก็หิวแล้วนะเนี่ย เออ พูดมาแล้ว หิวแล้ว อือ ล แล้ว เออ ดี ดีอะ เออ คุณหมวก คุณหมวก คิดว่า อาหารแบบไหนที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณหมวกได้ดีที่สุดอะ? อืม อาหารไทย อาหารฝรั่ง หรืออาหาร แบบไหนอะ? ของหวาน?
อืม อืม จริง ๆ อะ เรา ว่า เอ่อ อาหารฝรั่งเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของมัน ง่าย แล้วเราสามารถช่วยกัน ทำ ได้ง่าย เงี้ยค่ะ เหมือน เหมือน หมวกเองอะยังมีลูกเล็กอยู่ เพราะฉะนั้น ถ้าแบบว่าอยากให้ลูกเขามีส่วนร่วมในการทำ กับข้าว เราจะเลือก เป็นอาหารฝรั่ง เพราะว่า อย่างเช่น มัน สนุกด้วย เหมือนทำพิซซา อย่างเงี้ย ก็ให้ เขา แบบว่า ได้ โรล แป้งพิซซา อา เขาก็จะชอบ แล้วก็มันไม่ซับซ้อน น่ะค่ะ ใช่ เหมือนก็แค่แบบ ทา ซอสแล้วก็โรย ๆ ๆ จบ อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ อา ใช่ ก็จะแบบ ช่วย ช่วยกันทำ ค่ะ ใช่ แต่ว่าเรา ว่า อาหาร ไทยอะ มันก็ช่วยเหมือนกันนะคะ เพราะว่าอาหารไทยด้วยความที่มันมีรสชาติที่หลากหลายอะ แล้วแต่ ละคน ก็จะแบบชอบไม่เหมือนกัน อย่างเงี้ย พอเรารู้ว่า เฮ้ย! สามี เราชอบรส นี้ ลูกเราชอบรส นี้ ใช่ มัน ใช่ ค่ะ มันก็จะ แบบ เออ แบบ เหมือน มีให้เลือกหลายอย่าง ไม่ เบื่อด้วย ค่ะ อืม
อืม อืม อือ อืม ๆ ค่ะ อะฮะ อืม เออ ใช่ ๆ เออ เออ ใช่ เออ เนาะ เด็กทำได้ ใช่ไหม? เออ ๆ ชา ใช่ อืม จริง จริง จริง เนาะ ช่วยกัน ทำ ช่วยกันกิน เออ ใช่ ๆ เชื่อมความสัมพันธ์ อือฮึ อืม อือฮึ อะฮะ เออ มันได้กินหลายแบบเนาะ ใช่ไหม? อือ เออ ๆ มันมีให้เลือก หลายอย่าง มันกินได้ไป หลายแบบอะ อือ อืม

<laughs> กินตลอด <chuckles> เออ เออ เออ เออ อืม ๆ
เพราะว่าที่บ้านก็แบบ อ้าว อันนี้ ๆ ๆ กินตลอด ไอ้ที่เราคิดว่าเราอยากกิน น่ะ แทบจะไม่ได้กินเลย เพราะว่า พอกลับไทยไปแล้ว อะมัน ของกินมันหาง่ายอะ เดี๋ยวอันนี้ ก็ซื้ออันนี้นิดหน่อย คือไม่มีโอกาส ให้หิว เลยค่ะ อืม
เออ ใช่ ใช่ ๆ อืม ๆ แบบนี้แบบถ้า ถ้ากลับมาเมืองไทยเราแบบหิ้วของกลับบ้านด้วยไหมคะ? ต้องแบบว่าแพ็กเลยไหมว่า เอาของ อะไรกลับบ้านไปด้วย อา ingredient อันไหนต้องเอากลับ อะไรเงี้ยไหม? อืม
ค่ะ โอ้โฮ แน่นอน เลยค่ะ ถูกต้องค่ะ เพราะว่าเหมือนเราจะได้กระเป๋า 2 ใบเนาะ ใบหนึ่งนี่คือ เป็นอาหาร ล้วน ๆ เลยค่ะ ไม่มี อะไรเลย ใช่ ก็จะ เอา พวกแบบ อะ เครื่องปรุง 1 แล้ว แต่ว่าไม่เอาเครื่อง ปรุงพ่วง เป็นน้ำนะ เพราะมันจะหนัก ก็จะเป็น พวกฟอง อะไรเงี้ยค่ะ อืม แล้วก็อาจจะเป็นแบบพวกปลาเค็ม อะไรอย่างเงี้ย เออ พวก พวกเนื้อ แดดเดียว ได้ค่ะ ได้ ๆ เพราะว่าเขาห้ามเป็นพวกของสดกับพวกที่ทำจากเนื้อหมูเท่านั้นเอง
อืม อืม อะฮะ อือ ๆ อืม อะฮะ อืม ๆ ๆ อืม เอา เอา เข้าได้ด้วยเหรอคะ? เขา ไม่ว่าใช่ไหมเนี่ย ปลาเค็ม? อ๋อ อือฮึ นี่ นี่เคย บ้าน บ้านเคยหิ้วเนื้อ เนื้อ เนื้อแดดเดียวไป โดยตอนนั้น ไม่รู้เรื่อง ไง ใส่กระเป๋าไป แล้วทีนี้ ไม่ ไม่คิดไง หมา หมา ที่อยู่สนามบินน่ะ เอาไปแดกเฉย <laughs> เอาไปกินแล้ว <chuckles>
อา ค่ะ อืม โดนเหรอคะ? อืม ค่ะ โอ้ ม่ะ ไม่ได้โดน แต่โดนเอาไปกิน ใช่ไหมคะ อืม
คือเขา เขาบอกห้ามเอาเข้าค่ะ อะ ต้องให้หมา เขา ไปแล้ว เออ ห้ามเอาเข้า เพราะว่ามันเป็น เนื้อแห้ง แดดเดียวที่ยังไม่สุกไง อืม ใช่ ๆ
อ้าว เหรอคะ? อ๋อ อ๋อ เป็นเนื้อยังไม่สุก อ๋อ ก็คือถ้า ถ้าหมวกเอามาเนี่ย ก็คือเอา ที่เขาทอดมาแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ
อือ แต่ แต่วันนี้ดีใจนะ ได้มาคุย เนี่ย วันหลังเราต้องมาคุยกันอีกนะคะเนี่ย เยอะเลยเรื่องแบบนี้ ต้อง ต้องเมาท์มอยกันหย่อง ใช่ไหมคะ คุณหมวก
ขอบคุณมากเลย ได้ ยินดีมาก ค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณคุณบ้าน มากนะคะที่มาพูดคุยกัน
อืม ค่ะ ขอบคุณ เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวคุยกัน วันหลังนะ สวัสดีนะคะ
ค่ะ ดูแลตัวเองนะคะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ